あ、それも含めてですね。だからもう、あの、いほんとに、だかま、そこそういうちょっとローカルなとこって、し知らいえないそれこそガイドブックに載ってなかったりとか、載ってるとこは妙に観光地化されてて、なんかあんまりたの楽しめないというか、もうちょっとこう地元密着みたいなのがやりたい時は、結構そこにす住んでる友達がいたりすると、連れてってもらえたりするから。あの、そういう楽しみは、あの、地元ならではっていうか、知る人ぞ知るみたいなのは、あの、楽しかった思い出はありますね。もう全然買い物とか男性はどうでもいいって感じじゃないですか？
はい。 はい。 うんうんうん。はい。 はい。 はいはいはい。 <laughs> ただ、ま、ちょっと、おみやお土産とかちょっと買えればいいかなと思ってま
ああ、まあまあまあまあ、そう。まあ、最悪でも空港で買えるし、みまあ高いですけど、っていうのもね、あるから。ああ、ね、なるほど。まあ、そこはちょっともしかしたら、だんすああ、今今時、性別をそういうのも良くないかもしれないですけど、男性女性の差は。でも女性でも食べ物って方は絶対いますもんね。
買えますね、はい。 <laughs> はい。 はい。そうですね。ですがやっぱり、ま、やっぱり海外とかで、そういう買い物って買い物ってなるとやっぱりやはり、ま、女性向けの製品、ま、女性用の服服であったり、そういうこせこせんコスメであったり、やっぱり物凄くわ割合多いですね。
うんうん。 そう。 うんうん。そうですよね。うんうん。 そうですよね。まあ、あとは男性向けに買い物ってなると、それこそお土産用みたいな感じでこう、なんていうか、民芸品じゃないですけど、そういう感じのとこは、んもし、ま、男性もいるでしょうけど、どうしてもほい分かります？あの女性向けになんかね、色んなものが目を引きそうなものって揃えてありますよね。
はい。 はい。 はい。

はい。もう、その、せか世界遺産があったり、もう海う海が海が綺麗なところだったりとか、色々条件はあると思うんですが、も、ややっぱり、もう、かんもくやっぱり日本日本なら日本食、その、ちちほしょちほの食べ物を食べたい、韓国なら韓国のグルメ食べたいとか、も、いちいち一番食べ物をを楽しみにして、も、食べ食べ物のに、予算使ってます、結構。
うんうん。 はい。 はい。 ああ。 はい、はい。はい、ああ、そうですね。はい。 いき あ、ほんとですか？え、じゃ、なんかわかんないですけど、かまあ、ちょっと偏見ですけど、あの、あんまり美味し食べ物が美味しくないと言われてるような、例えばなんかイギリスとか、そういうとこは行ったことあります？
はい。 はい。 いや、あのさ、もう、残念ながらヨーロッパはまだ行ったことがないんですが、もう、イギリスもぜんイギリスはもう、全然行ってみたいです。
はい。 あ、うん、なんか、そその、いなんか、うこう、噂というか、程度で、あ、美味し食べ物が美味しくないみたいに言われてるとこは、それでもなんか探すま、きっと探せばあると思うし、探して、いいなんか美味しいものを食べるって感じですか？
はい。はい。 はいはい。 はい。 そうですね、めやんといでやっぱりよく、イギリスよく言われてますよね、そういう食べ物食べ物が、世界世界一美味しくないとか。
うん。 うんうんうん、って聞きますよね。
はい。 聞きますね。ですが、ま、そういったとこそういったところでも、うまあ、まず、遠いあ、でもそういったところだったら、まず景色とか文化で入るかもしれないですよ。
ああ、うん、ああ、なるほど。そっかそっか、まあ、そうですよね、うん。
はい、うん、でも はい。ですが、もう、その中その中その中でもやっぱり、たどやっぱり、どうせだったら美味しいもの食べたいなと思って、もう、Google マ Google マップとかで美味しいお店ちょっと探しそうですね。
はい。 ああ。ああ、まあ、今そういう、ぐなんていうんでしょ、ぐあの、便利ツールがね、あるから、あの、星いくつ以上みたいにすれば、ん、なんか探せる可能性はありますよね。
はい。 うん。 ありますね。ま、基本的に、とういうところで探す時って、あまりなんか、観光本と観光ぐグルメブックとか見ないんですよ、僕の場合。もう、じ
うん。はい。 うん。 ああ、そうなんですね。

あ、もう勿論そこも行きました。ま、やはり中心地にあるので行きやすいですね。
うん。 あ、なるほどね。あ、そうなんですね。
はい、まはい、もう、めい一次一次会で、おおま、一次会でもちゃんとしっかり食べて、二次会、三次会とかでそのや屋台に行ったり。
はいはい。 はい。 ああ、なるほど、あ、なんかわかんないけど、ラーメンとかあるとか言いますもんね。
うん、そう、そうでそうです。
あ、ああ、そうなんですね。なんか福岡、でも、なんか、福岡、私の中で勝手に福岡イコール、あの、屋台だったんですけど、前働いてた会社が、あの、本社が福岡だったんですね。で、東京の、あの、支社みたいまあ、事務所をかいあの、開いた時に福岡の本社の方が、こう指導に来てた時に、まあ、そんな地元の福岡の話をしてたら、屋台とか、有名だからね、あの、い行くんですか？とかって普通に世間話程度で聞いたら、なんか、むどこで何を洗ってるかもわからないとこには、私は行かないって言ってて、なるほどと思っちゃったんですけど。でも、まあ、美味しい、まあ、地元にね、そこに住んでる人はそういう気持ちになっちゃうかもしれないですけどね。まあ、旅行で行く分には
はい。 はい。 はい。 <chuckles> ああ、なるほどなるほど、はい。 はい。 はい。確かにやたや、確かに屋台というこうどう上、仕組み上そうかもしれないですね。
<chuckles> いちょま、それはあの、福岡に限らずでしょうね。
はい。
いや、確かにそうですね、ああ食べ物にこだわるんですね。なんか、私どうかな。
はい、なんか反対に旅行に行かれる際、何か楽しみにされてるものってありますか？
うわ。 やっぱり、女性は多いと思うんですけど、買い物ですかね？
はい。はいはいはい。
もちろん食べ物もそうなんですけど、まあ、まずくなければ、で、いいいあの、最低限ですよ。最低限まずくなければ、まあ、まあ、まあ、こう、こうかなって納得できちゃうんですけど、買い物はなんかこう特に海外とかは、日本だと高かったりとか、日本で買えない物とかがあると、そこで行って、手に入れるのは喜びがあるというか、どうしてもこう食べんあの、食べ物じゃない、楽しみにしますね。もうなん何でも、もう洋服でもそうですし、コスメ系もそうですし、なんか生活雑貨もそうですし、もう買い物が一番楽しみにしちゃいますね。だか、むすあの、く絶対に予定に入れますよね、そこは。
はい。 はい。 <chuckles> はい。 はい。 はいはい。 はい。 はいはい。ま、なんか、ん、ロークローカルなマーケットでお土産探すといった感じなんす感じなんでしょうか？
うーん。 うんうん。